मैं आपसे एक चीज़ के बारे में जानकारी लेना चाहती हूँ। अ, मुझे ना अ, जानकारी तो लेनी है उस उसके साथ मैं आपसे अपनी परेशानी भी बताना चाहती हूँ कि, मेरे जो दोस्त हैं अ, वो सभी अच्छे कह लीजिए सेटल्ड हैं या उनका लाइफ़स्टाइल ऐसा है कि जैसे वो नौकरी करते हैं तो उन्हें पता है कि उनकी तनख़्वाह आ ही जाएगी हर महीने, है ना? तो वो क्या करते हैं कि, जैसे हफ़्ते में 5 दिन वो लोग काम करते हैं और आखिर के जो 2 दिन होते हैं शनि-इतवार को वो अग पसंद करते हैं कि वो बाहर घूमने जाएँ, आउटिंग पे जाएँ और आपस में मस्ती करें पार्टी करें। तो इस वज़ह से वो बड़े-बड़े कैफेज़ में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं और बहुत सारे पैसे भी खर्च करके आते हैं। है ना? तो अ, जैसे फिर उन्होंने जिम भी ए जॉइन करके रखा है। मतलब ऐसा कुछ न कुछ वो लोग करते ही रहते हैं कि अ, जिससे अ, एक एक्टिविटी तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ के साथ कह लीजिए कि एक ख़र्चा बहुत ज़्यादा करते हैं वो लोग। और मैं अ, अभी अ, मतलब मेरे पास नौकरी नहीं है, मैं अ, अप मैं कला में हूँ तो अभी मैं इतने अच्छे से सेटल नहीं हूँ और मेरे पास इतने पैसे नहीं होते। तो फिर वो जब भी जाते हैं, वो मुझे पूछते ही पूछते हैं कि तुम चलो मेरे हमारे साथ। तो अ, ना मेरे पास ना पैसे होते हुए भी मुझे अ, कह लीजिए अ, मन भी करता है जाने का, और जो थोड़े बहुत होते हैं, फिर मैं वो भी उनके साथ ख़र्च करके आ जाती हूँ। और मुझे ये चीज़ के लिए बुरा लगता है तो मुझे अ, मेरा जो लाइफ़ लाइफ़स्टाइल है ना, वो उनके अनुसार अ, कह लीजिए चल रहा है और ख़र्च जो है ना वो बढ़ मतलब उतना मैं कमा नहीं रही मुझे लगता कि जितना मेरा खर्च होते जा रहा है। ये शायद एक दबाव हो जाता है कि अ, दोस्त पूछ रहे हैं तो जाना ही पड़ेगा या कभी-कभार मना भी कर दूँ, तो मेरा ख़ुद का ही मन फिर अजीब हो जाता है कि, मैंने अ, उनको मना कर दिया और वो सब लोग जा के इकट्ठे मस्ती कर रहे हैं या पार्टी कर रहे हैं। तो अ, ऐसे में मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ कि मैं एक अच्छा अ, अपना लाइफ़स्टाइल ठीक कर सकूँ और मैं भी अच्छा कमा सकूँ। और ये जो दबाव है दोस्तों की अ, वज़ह से या तो वो मुझे समझें अ, या फिर मैं कुछ ऐसा कर लूँ अपनी ज़िंदगी में कि, मैं इस परेशानी से बाहर आ सकूँ। मुझे इसके बारे में कुछ सुझाव दीजिए?
हुँ, जी। जी। हुँ, जी। जी। जी। हुँ, जी। जी। बिल्कुल देखिए, मैं आपकी बात पूरी तरीके से समझ गया कि आपके दोस्त कैसे बाहर जाते हैं, जिम करते हैं और भी मतलब मज़े करते हैं। तो ये जो दबाव है, आपको सीधा कहते हैं, आपको खुद से महसूस होता है और आपको कैसा लगता है, इस बारे में ज़रूर बताएँ?
जी। अ, जी। ज़रूर अ, जैसे हम लोगों ने ना एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना रखा है अपना, तो अ, जब भी ऐसा कुछ प्लान करते हैं, तो वो उसी में ही प्लान होता है और अ, सब इकट्ठे मिलकर प्लान कर लेते हैं। जब कभी-कभार कोई न कोई व्यस्त होता है, तो चलो वो मना कर देता है, लेकिन वो अक्सर ही चाहते हैं कि हम हम लोग हर हफ़्ते या हर 15 दिन के बाद मिलते ही रहें। और जब जाते हैं, तो फ़िर आपको पता ही है कि खर्चा तो होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि 1 जन खर्चा करता है, सब मिल-बाँट कर खर्चा करते हैं, जितना भी अ, पैसे अ अ, मतलब बिल बनता है, वो सब अगर जितने जन हैं, वो सब आपस में बाँट लेते हैं। अ, अगर 3 जने हैं तो 3 जगह, 4 है तो 4 जगह वो बट बाँट लेते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि अ, कह लीजिए, दबाव अ, दबाव नहीं है, लेकिन मेरा मन करता है अ, जाने का। फ़िर अगर उन्होंने प्लान किया है, तो अगर मैं ना जाऊँ और वो सब लोग वहाँ हो, तो फ़िर उनको होता है कि, "आ जाना यार तू क्यों नहीं आ रही है? ऐसे अच्छा नहीं लगता, सब लोग जा रहे हैं।" तो ऐसा थोड़ा-बहुत वो भी करते हैं और मेरा भी मन ही नहीं लगता कि, अगर सब जा रहे हैं, तो मैं घर पे अ, अकेले है ना? अच्छा मेरा मूड ख़राब हो जाता है फ़िर। जी।
जी। उ जी। जी। जी। समझ गया। जी। बिल्कुल मैं इस बात से समझ पा रहा हूँ, जो-जो आप मुझे बता रहे हैं। तो, मतलब अभी जैसे आपकी आर्थिक स्थिति, जैसे आप बता रहे हैं कि आप कला में हैं या फिर आप अभी नहीं कमा रहे हैं, तो आपको फ़िर उ उस चीज़ को आप मैनेज़ कैसे कर पाते हैं, मतलब आपको क्या लगता है कि, कितना आपके ऊपर ब भो जाता है उन चीज़ का, जब आप वो चीज़े खर्च कर देते हैं वहाँ पर, उस बारे में थोड़ा ज़रूर बताएँ?
अ, बोझ कह लीजिए कि वैसे तो मेरे जो परिवार वाले हैं अ, वो ऐसा मुझे कुछ कहते नहीं है और ना ही मैं अपने परिवार वालों को दबाव देती हूँ कि, मुझे कुछ पैसे दीजिए मुझे जाना है ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं थु ब अभी आपको यही बता सकती हूँ कि, मैं थिएटर तो करती हूँ लेकिन थिएटर में पैसे बहुत ही कम मिलते हैं नाम मात्र के जैसे। तो उस वज़ह से मेरी कमाई उतनी नहीं है और वो लोगों के जो पैकेज़ हैं वो बहुत ही बढिया-बढिया हैं। एक दोस्त मेरी डॉक्टर है, और एक अच्छी कंपनी में है। तो वो तो बहुत बढिया कमा रहे हैं, लेकिन मैं अभी उस स्तर पर कमा नहीं रही। तो अ, मुझे लगता है कि अ, अभी शायद मुझे अपने आप पर मैं मेहनत करना चाहती हूँ और मैं भी एक अ, अच्छी कलाकार बनके अच्छा कमाना चाहती हूँ। लेकिन इस चीज़ के लिए मुझे टाइम लग रहा है और अ, पर वो लोग सेटल हैं अपनी-अपनी ज़िंदगी में, है ना? क्योंकि उन्हें नौकरी मिल गई और उनका अच्छा महीने के महीने आ जाता है। उन्हें पता है कि इतने आएँगे और हमने इतने-इतने, यहाँ-यहाँ खर्च करने हैं, और यहाँ हमने जोड़ने भी हैं। उनके पास वो क्लियर है, लेकिन मेरा ऐसा अभी कुछ बन नहीं पा रहा, तो इस वज़ह से मैं परेशान हूँ। जी।
हुँ। जी। जी। बिल्कुल। जी। जी। बिल्कुल, मैं अब देखिए धीरे-धीरे समझ पा रहा हूँ, आपको क्या महसूस हो रहा है। तो मतलब आप कभी अ, जब आप पहले जाया करते थे जब उनके पास नौकरी नहीं थी या फिर, आपको तब भी दोस्त थे या अभी बने हैं, तो कैसे खर्च करते थे, उस समय फिर आप सब कैसे रहा करते थे? उस बारे में भी थोड़ा बताएँ?
अ, हाँ। हम लोग बचपन के ही दोस्त हैं, हम अभी-अभी ब दोस्त नहीं बने। अ ब मतलब कह लीजिए अ, जब स्कूल में थे बचपन से नर्सरी क्लास से तब से ही हम लोग दोस्त हैं। तो ये है कि अ, तब हम कभी ऐसे अकेले गए नहीं स्कूल टाइम पर तो कभी नहीं गए। और फिर जब कॉलेज की बारी आई, तो सब ने अलग-अलग पढ़ाई चुन ली। तो अ, तब सभी अलग हो गए। अ, सबका व्यवसाय अलग-अलग हो गया, है ना? मतलब पढ़ाई अलग हो गई, तो सब अपने-अपने में बिज़ी हो गए। और इतना मिलना नहीं हुआ उसके बाद जब हम पढ़ाई कर रहे थे, फ़ोन वग़ैरह पर ही बात होती रही है और व्हाट्सएप पर ही बात होती रही है। लेकिन हाँ, जब स्कूल में होते थे, तो तब तो हमेशा इकट्ठे रहते थे तब तो अ, घर का खाना लेके जाते थे ऐसा कोई हम लोग तब खर्चा नहीं करते थे, है ना? तो अ, बाद में भी पढ़ाई अलग हो गई लेकिन आपस में लिंक में रहे। अ, और अब जब अ, सबकी पढ़ाई ख़त्म हो गई, वो लोग अपने व्यवसाय में पूरी तरह अच्छे से सेटल हो गए हैं, अपने क काम में और मैं भी अभी हो रही हूँ। तो अब हम लोग कह लीजिए दिल करता है कि अ, हम मिलते रहें, है ना? क्योंकि और कोई अच्छे बाद में ऐसे दोस्त मिले ही नहीं, जो वो लोग हैं वो बचपन के दोस्त हैं। तो अ, ऐसे चाहते हैं कि, वो लोग चाहते हैं कि हम लोग मिलते रहें मैं भी चाहती हूँ कि हम लोग मिलते रहें। तो ख़र्च तो अभी करते हैं पहले हम लोग नहीं करते थे। जी।
जी। जी। बिल्कुल। बिल्कुल। जी। जी। बिल्कुल, मैं ये आपकी बात समझ गया हूँ। तो आप मुझसे ये, ज़रूर बताएँ कि आप सलाह किस तरीक़े की माँगना चाह रहे हैं कि, आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊँ कि आप पैसे कमा कैसे सकते हैं? या फिर आप उनके साथ ना जाना चाहें मतलब आपको अगर जाएँ, तो आपको अच्छा लगे या फिर ना जाएँ तो आपको वो, फोमो महसूस ना हो? इस बारे में थोड़ा बताएँ कि आप किस तरीक़े की सलाह चाह रहे हैं।
अ, जी, ज़रूर, मुझे ये है कि अ, मैं उनके साथ जाना भी चाहती हूँ, लेकिन मतलब अ, कह लीजिए आप मुझे ऐसी सलाह भी दे दीजिए, कि मैं ऐसा क्या करूँ, क्योंकि मुझे कला में जाना है, है ना? तो, मैं अच्छे मतलब एक ही साथ के साथ मैं पैसे भी कमा लूँ और वो जो ख़र्च का जो दबाव है ना अ, जो दोस्तों की लाइफ़स्टाइल है, उनकी है ना? उनके अनुसार जो मेरा अ, उनका जो ख़र्च करते हैं वो लोग, मैं भी कहीं न कहीं अ, कह लीजिए कि वो दबाव मेरे पर वैसा हावी ना हो या मुझे परेशानी ना दे कि अ, ऐसे में मैं क्या करूँ? मुझे अ, ये बताइए ज़रूर।
जी। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपकी परेशानी पूरी तरीक़े से समझ चुका हूँ। और ना इस बारे में हमें ये समझना चाहिए कि जैसे, अगर आर्थिक स्थिति का देखिए फ़र्क तो आपने खुद ही बता दिया कि बहुत है, क्योंकि अभी वो कमा रहे हैं, अभी आप कला में है। तो हमें इस चीज़ को ज़रूर समझना है कि, अगर इस चीज़ के इतना ज़्यादा फ़र्क है और ये हमारे लिए बोझ बनते जा रहा है, हमारे पीस ऑफ़ माइंड को ख़राब कर रहा है। तो सीधी-सी बात है, हमें इसे थोड़ा-सा तो कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी कला पर भी, फ़ोकस रख सकेंगे या फिर उस चीज़ का ज़्यादा ध्यान आपको देने की ज़रूरत भी है और वो ज़रूरी भी है, आपके लिए भी और किसी और के लिए भी। तो, सीधी सी बात है कि हम इस चीज़ को समझ जाएँ, कि जो-जो हमारी ज़िंदगी में हो रहा है, तो हमें उस हिसाब से, थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे आप बता रहे हैं कि अब आप कला करते हैं और वो आपसे क कभी घूमने का पूछते हैं देखिए आपको ये ज़रूर समझना है कि, जो आप अभी करियर बना रहे हैं, उनका उनका करियर बन चुका है अब एक तरीक़े से। तो हमें ये कर सकते हैं आप कि जैसे अगर वो हर वीकेंड पे जाते हैं या फिर हर सैटरडे-संडे जाते हैं। तो आप ये कर सकते हैं एक वीकेंड छोड़कर दूसरे वीकेंड पे चले गए। क्योंकि ऐसा भी नहीं होगा कि आप उनसे मिल ही नहीं पा रहे और ये भी नहीं होगा कि, आप हर समय ही उनके साथ जा रहे हैं। और, दूसरी बात ये है कि देखिए, अगर आप इत पहले 4 बारी जाते थे महीने में, तो आप 2 बार ही जा रहे है, तो आपका 2 बारी का तो ख़र्चा बढ़ गया, मतलब ख़र्चा कम हो गया। तो ये चीज़ आपके लिए बेहतर होगी, आपके ऊपर थोड़ा बोझ भी कम आ गया। और दूसरी बात ये है कि अगर हम, मतलब हर समय भी जाते रहते हैं ना, तो इतना कुछ नया नहीं होता मतलब, आपको ये नहीं लगेगा कि ज़्यादा कुछ नया हो गया, 1 हफ्ते के अंदर ही या फिर हमने कुछ नया ही कर दिया। तो आप ये कर सकते हैं, कि उं जैसे अगर आप 2 हफ्ते में एक बार ही जाएँगे, तो आपको कुछ ज़्यादा नया पता भी चल जाएगा क्योंकि 1 हफ्ते में आप इतना कुछ ज़्यादा बदलेगा नहीं, 2 हफ्तों में थोड़ी चीज़े नई हो जाएँगी, तो आपको और भी मज़ा आएगा और आपको अच्छा भी लगेगा कि आप कैच-अप करके और ती दूसरी चीज़ ये भी है कि, अगर आपको ये फोमो महसूस होता है ना घर पे
जी। जी। जी। जी, हाँ। जी। हाँ। हाँ। हाँ। जी। हुँ। हाँ।
कि ज़्यादा आपको लगता है कि वो बाहर गए हैं मैं घर पर ही बैठी हूँ, तो आपको ये सोचना है, कि ये आपका भी समय है कि आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे सकें। क्योंकि देखिये ये बहुत ज़रूरी है कि, हम अपने ऊपर ध्यान दें। आज के समय में ना, मैं कहूँगा कि आपने बहुत से लोग देखे होंगे वो बाहर तो घूमते रहते हैं लेकिन वो अपनी तरक्की पर या फिर अपने सक्सेस पर नहीं इतना ज़्यादा काम करते हैं, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि, आप उस चीज़ पे ज़्यादा काम करें। क्योंकि आप जब इन चीज़ पे काम करेंगे ना, तो आपको खुद ही बेहतरीन महसूस होने लगेगा और काफ़ी चीज़े आपके लिए ज़्यादा मैं कहूँगा कि बेहतर हो पाएंँगी और, तीसरी बात आपको ये ज़रूर समझाना चाहूँगा कि जैसे आप बता रहे हैं, आप आर्थिक स्थिति भी बेहतर करना चाहते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी ज़िन्दगी में छोटे-मोटे मतलब काम ढूँढ लें, जो घर से ही कर सकें वर्क फ्रॉम होम। आजकल बहुत फ़्रीलांसिंग का काम चलता है, जिससे आपकी ज़िंदगी थोड़ी-सी मतलब बेहतर हो जाएगी, आपका दिन का खर्च निकलने लग जायेगा और जिससे आप थोड़ा-सा ज़्यादा सेव करके मतलब आप देखा जाये तो आपको बोझ भी नहीं लगेगा बाहर जाने में, कि आपके पैसे ज़्यादा खराब हो रहे हैं या फिर ऐसा कुछ हो रहा है। तो मतलब मेरी यही सलाह रहेगी कि आप, थोड़ा-थोड़ा देखिए अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देकर काम चलाएँ, क्योंकि जितना ये चीज़े आप करोगे ना तो उतना ही आपके लिए वो बेहतर भी होगा और आपकी ज़िन्दगी पे एक अच्छा असर भी डलेगा इन चीज़ों का। क्योंकि, हम इन चीज़ों से भी हमें सीखना ही पड़ेगा कि हम कैसे अकेले रहें और कैसे अकेले बढ़ें, क्योंकि हर एक को अ अलग तरीके से अपनी ज़िन्दगी चलानी होती है। तो मेरी यही सलाह रहेगी आपको।
जी, जी। हुँ। हुँ। जी। हुँ। हुँ। हुँ। अ, जी, ज़रूर मैं आपने जो-जो भी मुझे अ चीज़ें बताई हैं, मैं ज़रूर कोशिश करुँगी कि मैं अपनी ज़िंदगी में उन्हें अपना सकूँ और अपनी अ, जो दबाव है उसे कम कर सकूँ। आपका धन्यवाद।
जी, बिल्कुल मैं आप आशा करूँगा आपको अच्छी लगी हो सलाह।